Ừm, bạn ơi, ở thời điểm hiện tại ấy, thì thật ra là cũng có rất là nhiều người người ta có cái thói quen là người ta tạo những cái vườn rau nhỏ ở trong ban công của người ta để, gọi là, ờ, có thêm những cái loại rau mà họ ăn ở trong cái cuộc sống hằng ngày ấy, thì không biết là bạn có cái thói quen đó không? Bạn có hay trồng rau ở trên ban công hay là trồng rau tại nhà không?
À. Ừm, có chứ bạn. Ờ, thật ra cái thói quen trồng rau của mình á, là mới đầu mình suy nghĩ á là cho nó tiết kiệm tiền á bạn, đó, cái, a, mình trồng ở trước nhà, với lại mình trồng ở trên ban công, nói chung chỗ nào trống quanh nhà là trồng hết luôn.
À, thế à? <laughs> Ừm. À, thế à? <laughs> Ừm, rất là hay nha. Tức là khi mà bạn nói là để tiết kiệm tiền ấy, thì ở đây đấy là bạn trồng những cái loại rau mà bạn ăn được hay là sao hả bạn?
Ừm. Ừ. Ừm, đúng rồi. Mình hay trồng mấy cái rau nha, xà lách nè, rau muống, rau mồng tơi, đó, rồi cải thảo nè, cải ngọt. Ôi, mấy cái này nó dễ trồng lắm bạn ơi, thoải mái lắm.
Ờ. <laughs> Ừm, ừ, và đặc biệt đấy là những cái loại rau đấy thì cũng rất là dễ ăn, đúng không bạn? Rất là d là hay được dùng ở trong những cái bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế thì không biết đấy là ngoài ừm, ngoài những cái loại rau để ăn đó ra thì bạn có còn trồng những cái loại rau mà, kiểu, như là rau thơm không? Đấy.
Ừm. Chính xác luôn. Ừm, có, có. Mấy cái rau thơm á, thì mình hay trồng riêng từng chậu á, để mà cũng là một phần kỹ thuật nhỏ để mà tránh ảnh hưởng cái mùi vị của mấy cái rau á. <laughs> Ừ, ừm.
À, thế ạ? <laughs> Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì là nếu mà trồng chung với cả những cái rau khác thì rất có thể là nó sẽ bị ám mùi hay là nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái sự phát triển của các cái loại rau khác, đúng không? Thế thì những cái loại rau thơm mà bạn hay trồng thì nó là những cái loại rau gì hả bạn?
Ừm! Ờ. Đúng, đúng đó. À, à, rau thơm mà mình hay trồng á thì có rau ngò gai, ngò gai là để nấu canh chua nha, ngon lắm. Rồi sau đó nha là có 1 cái chậu húng quế, đó, rồi á, 1 cái chậu diếp cá với lại một ít lá tía tô nữa, là nói chung là đa số là 4 cái loại đó. À, có thêm, a, mấy chậu hành lá với hẹ nữa bạn, mà mình thấy nó dễ trồng lắm. Ừm.
Ừ. <laughs> Ừm. Ồ, hay quá! <laughs> Ờ. Ừm, nói chung là toàn là những cái loại rau mà ăn rất là nhiều trong những cái bữa ăn của người Việt Nam, đúng không bạn? Thế thì ờ, ừ, khi mà bạn trồng rất là nhiều những cái loại rau như vậy nha, thì bạn cảm thấy là nó có tiết kiệm được nhiều trong cái chi phí mà, gọi là, để chi ra cho các cái bữa ăn trong gia đình bạn không?
Đúng, đúng luôn. Ờ, tiết kiệm nhiều á, với lại là sao ta, ờ, nó tốt cho sức khỏe bạn. Tại vì á là có một ờ, có một cái lần á bạn, mà nói chung là thật ra nó cũng liên quan tới cái kỷ niệm trồng rau này, cho nên là mình mới quyết định trồng rau nữa đó. <laughs>
Ờ, đúng rồi ha. À, thế là bạn chia sẻ được không? <chuckles>
Ừm, ô kê luôn nha, là cái lần đó đó, thì nhà mình có nấu một cái món á là rau muống xào tỏi, thì như thói quen là mình đi ra ngoài chợ mình mua, là trước khi mà mình trồng rau á nha. Đó, cái bữa đó mình mua rau muống mà rau muống đồng mà rau muống nước á bạn thì của mấy cô trong trong ruộng đồ, trong đồng đem ra bán, à, 2 bó 10.000 đó, mua cho 3 bó luôn về, rồi xong rồi xào tỏi. Tối hôm đó cả gia ai cũng bị tiêu chảy.
Ờ. Ừ. <laughs> Ừm. Rồi xong rồi sao? Ồ, thế à? Ồ, thế thì ôi, công nhận đấy là cũng rất là nguy hiểm đấy ha. Bởi vì là mua những cái rau ở ngoài thì mặc dù có thể là người ta nói là rau đấy là rau đồng, đúng không? Nhưng mà ai biết được là nó ở đâu ra, có bị phun thuốc hay là có gặp vấn đề gì, đúng không bạn?
Ờ, đúng, đúng. Chính xác bạn ơi, ta nói ha, bữa đó rất là lo nha. Tại vì mình nè, rồi chồng mình, rồi con mình thì nó nhỏ, nó cũng mới có 6, 7 tuổi à, thì cũng hơi lo chứ. Rồi á, phải đưa còn mình thì hông sao đi, nhưng mà con mình thì mình phải đưa vô bệnh viện kiểm tra cho nó chắc, còn mình thì mình uống thuốc là khỏe rồi. Đó. Ừm.
Ừm. Ờ. Ồ, vậy hả? Ừ, thế thì công nhận là đấy cũng là một cái trải nghiệm mà rất là đáng sợ và rất là đáng lo, đúng không? Thế thì cái cảm xúc của gia đình bạn sau khi mà trải qua cái việc đấy là gì? Lý do tại sao mà lại chuyển đổi từ cái việc đấy là đi mua rau ở ngoài chợ sang thành là tự trồng rau, thay vì là, kiểu, đi mua những cái loại rau ở trong siêu thị để, gọi là, tăng cái tính đảm bảo thì lý do tại sao lại chọn trồng rau nhỉ?
Ờ. Ừm. À. À, tại vì á, thì mình thấy á, là nó cũng một phần là tiết kiệm chi phí nha. Ờ, mình trồng nhiều khi một cái bụi, ơ một cái bụi rau thôi mà nó cứ lên nhiều đọt non, cái mình ăn, thì mình ăn được rất là nhiều lần. Thứ hai nữa là nó tiện. Ờ, đang nấu canh chua cái chạy ra ngoài trước, hái một miếng rau thơm cái nó có liền luôn ha. Rồi.
Ừm. Ờ, đúng rồi. <chuckles> Ừm, công nhận nha. <laughs> Ừ, rất là tiện. Ừm, thay vì ừ.
Ừm, cái thứ ba nữa là nó an toàn cho sức khỏe của mình, mà con mình á, thì nó còn nhỏ, mà tuổi ăn tuổi lớn đó bạn thì mình cũng lo mà nó mà bị ngộ độc hoài sao được.
Ừm. Đúng rồi. Ờ, công nhận nha. Đấy. Thì nói chung là, ờ, những cái đồ mà tự gia đình trồng được và tự gia đình kiểm soát được cái chất lượng thì chắc chắn là nó cũng yên tâm hơn rất là nhiều so với cả cái việc là đi mua ngoài, đúng không bạn? Kể cả là có mua ở đâu đi chăng nữa, mua trong siêu thị hay mua ngoài chợ thì nó cũng không thể nào yên tâm bằng cái việc là gi trồng được. <laughs> Ừm.
Ừm. Ừm. Đúng luôn. Ừm. Chính xác. Xong nha. Rồi cái sau cái đợt đó, là mình với chồng mình luôn, về là quyết tâm cải tạo lại cái khu vườn và ban công, lên tất cả các hội nhóm, tham gia tất cả các hội nhóm trồng cây, trồng rau, trồng cái gì là cũng vô hết luôn. <laughs> Đó.
Ờ. <laughs> Hay quá. Ừm. <laughs> Ồ, thế thì, ờ, rõ ràng là cái việc mà bạn tham gia những cái hội nhóm đấy, thì là cũng gọi là giúp giúp đỡ được cho bạn rất là nhiều trong cái quá trình mà cải tạo lại cái không gian làm sao để trồng rau cho nó được tốt, đúng không bạn?
À, đúng nha, thiệt sự á là khi mà ừm, cải tạo lại nha, xong bắt đầu á là vô trong đó, cái mọi người chỉ mình quá nhiều kinh nghiệm luôn, cái bắt đầu mình biết cách trồng nha, rồi biết cách trồng, biết cách thu hoạch, ừm, sao cho nó được lâu dài nữa.
Ờ. <laughs> Ờ! À, hay quá, đấy, bởi vì vừa nãy thì mình cũng định hỏi bạn á là không biết là trước đấy thì là bạn đã có những cái kinh nghiệm làm nông, hay là kinh nghiệm trồng rau chưa, mà tại sao lại khi khi mà, gọi là, ờ, đối đứng trước cái việc đấy là gia đình bị ngộ độc như vậy thì lại quyết định là chuyển sang trồng rau. Thì hóa ra là trước đấy là bạn chưa có kinh nghiệm gì, đúng không?
Ừm. Ừm! À. Chưa luôn. <laughs> Ừm, hông có kinh nghiệm gì hết á bạn ơi. Cứ cứ thấy là thôi, ờ, mình cứ tìm hiểu trước cái đi, xong rồi cái đầu, à, trước tiên á là mình muốn tiết kiệm thì mình tái chế mấy cái chậu mà đang có ở trong nhà mình cái đã, nó. <laughs>
À, thế á? <laughs> Ừm. Ờ. Ơ, hay quá! Ừm. Rồi, xong rồi sau đó thì sao? Tức là ngoại trừ cái việc đấy là trồng ở trong những cái chậu ra ấy, thì bạn có nói là, kiểu, bạn cũng cải tạo cái không gian sống này, thành cái khu vực trồng rau, đúng không? Thế thì như bạn nói là, kiểu, có cái mảnh đất trước nhà này và có cái ban công, thì bạn làm như thế nào để có thể tạo ra cái không gian trồng rau, ngoài trừ là dùng những cái chậu, ờ, đã có sẵn ra?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. À, đó. Đó, xong rồi mình cải tạo đất ở ngoài trước vườn nữa, bắt đầu mình mới chia ra nhiều cái liếp rau á, tức là cứ chia ra 1 khu, 1 khu như vậy á, rồi đào mấy cái rãnh thoát nước cho trời mưa nó đừng có ngập úng nha. Mấy cái này á là mấy cái anh chị ở trong hội nhóm cũng chỉ đó. Xong nha, rồi, bắt đầu phải phơi đất 2-3 ngày đi cho đất nó sạch, sạch xong phải hông? Bắt đầu mình mới, a, a, mua một x ít cái phân bón hữu cơ, phân trùn quế nè, mình rải, rải, rải lên cho đất nó tươi xốp lại.
Ừm. À! <laughs> Hay quá! Ờ. À, hay ghê ha! À, lý do tại sao lại phải phơi đất như vậy nhỉ, bạn nhỉ? Có một cái lý do tại sao mà người ta lại phải phơi đất trước khi mà trồng rau, hay là kh trước khi mà trộn những cái phân bón hữu cơ đó vào không?
Ừm. Ừm! Ừm. Đúng rồi. Tại vì á, cái đất của mình á là nó nó nhiều khi á, nó đang có những cái chứng sâu, rồi sâu bệnh ở trong đó đó bạn thì mình phơi đất một ngà một vài ngày á, ờ, thì nó sẽ diệt được cái quy khuẩn nè, nó sạch đất nè, thì mình trồng cái mầm non nó sẽ rất là khỏe luôn!
À! Kiến thức thú vị ha! Ừm. Ờ, rất là hay nha! Ờ, công nhận đấy là cái kiến thức này đây là lần đầu tiên mà mình nghe thấy đấy. Thế thì sau khi mà bạn đã chuẩn bị đất xong rồi này, thì là bạn làm như thế nào để có thể bố trí những cái đất đấy vào những cái khu vực mà trước đấy là đã cải tạo để trồng rau rồi?
Ừm. Ừm hừm. Ờ. À, khi mà mình phơi đất xong phải hông, cái bắt đầu á là hông mình cứ phơi tức là mình phơi ngay cái tại chỗ đó luôn á. Tức là mình cứ đào lên, mình xới lên rồi mình để cho đất nó tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời mấy ngày vậy đó bạn, chứ hổng có cần di chuyển đâu. Ừm. À. Ờ.
Ừm. Ồ. <laughs> Ồ, thế thì cũng rất là hay ha. Đấy đúng là cũng, gọi là, có những cái cách mà để là tiết kiệm sức người hết mức có thể, đúng không? Đấy là phơi trực tiếp ở cái khu vực đó luôn. Thế còn ở trên ban công thì sao nó không có cái khu vực để phơi đất thì bạn sẽ làm như thế nào?
Ừm. Đúng, đúng. Ừm. Á, cái trên ban công á, là mình trộn đất riêng. Ví dụ như là mình chuẩn bị 30% đất thịt, cái mình chuẩn bị thêm á là 30% phân trùn quế, cái chuẩn bị thêm 20% xơ dừa, xơ trấu gì đó, rồi mấy cái rau củ vỏ hữu cơ mà trong nhà bếp mình hổng xài đó, bắt đầu mình tận dụng mình mình trộn lại làm cái phân hữu cơ. Đó, bắt đầu mình mới vô từng chậu, từng chậu. <chuckles>
Ừ. Ờ. <laughs> Ừm. Ồ, thú vị quá! <laughs> Ừm. Thì bạn cũng có nói là bạn có trộn thêm cả cái xơ dừa, đúng không? Và trong cái đất mà bạn dùng ở trên cái ban công, thì không biết là lý do tại sao mà lại phải trộn thêm một cái thành phần mà nó rất là đặc biệt như thế nhỉ? Ló làm cho đất tơi xốp hơn hay là màu mỡ hơn, hay sao hả bạn?
À. Cái cái ừm. Đúng rồi đó bạn ơi. Khi mà đất mà nó có thêm xơ dừa với lại phân trùn quế đồ á, là cái đất nó cực kỳ xốp luôn, mà cái rễ của cái cây á, nó đâm xuyên xuống được, nó, kiểu, nó phát triển nhanh á. Rồi xong á, cái đất nó rất là màu mỡ, ờ, mà cái rau nó cũng tươi mát hơn nữa. Nó.
Ờ. Ồ! Ồ, kiến thức bổ ích quá! <laughs> Ừm. Thế thì không biết là ở trên cái khu vực mà trồng cây trên ban công của bạn ấy, thì bạn có tận dụng những cái, ví dụ như là kiểu những cái hộp xốp này hay là những cái chai nhựa mà đã bỏ đi không? Bởi vì mình thấy là cũng có rất là nhiều người họ sẽ dùng những cái đó để, gọi là, tạo cái nơi để trồng cây đó.
Ừm. Có chứ. Ừm, có chứ bạn. Trời ơi mình kể bạn nghe á, là cái đợt đó là cải tạo cái ban sân thượng của mình á, cái mình đi vòng xóm mình á, mình lụm mấy cái chai nhựa mà to to rồi mấy cái thùng xốp mà mọi người hay bỏ đó. Ờ, về xong á, tái chế lại, khoét những cái lỗ nhỏ nhỏ cho thoát nước, rồi xong rồi đem lên sân thượng, kê cho nó cao lên để mà khi mà trời mưa là nó thoát nước, cái này cũng là một bí quyết nữa đó. Ừm.
À, thế ạ. <chuckles> Ừm, hay quá, ừm. <laughs> Ồ, công nhận rất là hay ha. Tức là bạn cũng có những cái cách xử lý rất là thông minh, để có thể là tái chế lại những cái đồ mà thậm chí là người ta đã bỏ đi, đúng không? Một phần là, vừa là tiết kiệm chi phí này, một phần là cũng bảo vệ môi trường nữa, và thậm chí đấy là phục vụ cho cái việc mà trồng cây ở trên ban công nhà bạn rất là tốt, đúng không?
Ờ, đúng, đúng rồi. Đúng, đúng luôn, xong ha, sau cái lần đó nha ta nói á cây á là bắt đầu đất đè ha, bắt đầu đã chuẩn bị có kinh nghiệm ha, bắt đầu tới hạt giống. Hạt giống thì, ờ, cũng rất là đơn giản, mua trên, a, những cái trang thương mại điện tử đồ đó, mình mua, nó. Rồi.
Ừm. Ờ. <laughs> Ừm, thế thì không biết đấy là bạn có cái kinh nghiệm nào, hay là có cái địa chỉ uy tín nào để, gọi là, mua những cái hạt giống mà đảm bảo là khi về trồng thì nó sẽ nảy mầm không? Bởi vì rất là có cái rủi ro là khi mà mua hạt giống về thì nó sẽ bị lép này, nó sẽ bị hỏng này, thì không biết là bạn có kinh nghiệm gì ở vấn đề này không?
À. À. À có, đó là mình hay lên trên những cái hội nhóm á, cái đầu mấy anh chị giới thiệu cho mình á những cái loại hạt giống nào mà trồng nó dễ nè, thì mình sẽ mua cái loại đó ờ, rồi á mình cũng đi lên trên xem những cái review, nó ở trên TikTok, trên Facebook đồ đó bạn, cái người ta giới thiệu cái những cái nh nhãn hàng nào mà nó tốt đó, cái mình vô mình coi, cái mình mua cái đó về mình trồng thử là mình có kinh nghiệm liền!
Ờ. À, rất là hay! Ừm. <laughs> Ừm. Ồ. Ừm, ừm, hay thật đấy, bởi vì là, ờ, tại sao lại không tận dụng ý kiến của những cái người đi trước, những cái người đã từng trải và họ biết là cái sản phẩm nào tốt, đúng không? Ờ, thì thực ra đ đấy cũng là một cái cách rất là hay để giảm thiểu cái rủi ro trong cái việc là mua những cái hạt giống đó. Thế thì sau khi mà bạn mua hạt giống về nha, thì bạn gieo trực tiếp xuống đất không? Hay là bạn có những cái bước gì để chuẩn bị và đảm bảo cho nó nảy mầm được tốt không?
Ừm! Đúng, đúng luôn. Ừm. À, khi mà mình mua hạt giống về đó nha, thì mình hổng có gieo trực tiếp xuống giống đâu, tự giống như là mình hổng có gieo được trực tiếp xuống vậy được. Cái khan mình có bí quyết là mấy, ơ mình á sẽ chuẩn bị một cái khăn một cái khăn hoặc là một cái gì đó nó mỏng mỏng đi, vải đó, cái, ơ, mình, à, cho mấy cái hạt giống á ngâm trong nước ấm mà nó ấm nhẹ thôi nha, giống như là 80% nước lạnh, hai mươi phần trăm nước ấm vậy đó. Ừm, ngâm xong
Ừ. À. Ừm. <chuckles> Ừ, ừ. Ừm, chứ nếu mà ngâm trong nước nóng quá thì nó cũng chết hạt, đúng không bạn?
Có. Ừm, đúng rồi, nó chết hạt, nhưng mà mình ngâm nước ấm nhẹ thôi, nói chung tỷ lệ là 80 nước lạnh, 20 nước ấm nha. Rồi, xong cái mình để nó vô cái, ơ, lớp vải đó đó, cái đầu khoảng 1-2 ngày nó nảy mầm lên thì lúc đó mình hãy gieo trực tiếp xuống đất thì nó sẽ, ơ, kiểu như, là cái mầm nó mạnh hơn á.
Ừ. Ồ, rất là hay, rất là hay ha! Thế thì không biết đấy là trong cái thời gian mà bạn ủ những cái hạt mầm đấy để cho nó nảy mầm ra trước khi mà bạn gieo xuống á, thì là bạn có, kiểu, xịt nước lên không? Hay là bạn có để những cái phân bón hay là làm thế nào để cho nó có cái tỷ lệ nảy mầm nó cao hơn không?
Ừm. Ừm, mình chỉ, ơ, xịt nước một ngày 2 lần vào buổi sáng, buổi tối, mà xịt phun sương nhẹ nhẹ thôi, cho nó giữ được cái độ ẩm á là nó nảy mầm lên. Rồi ha, xong mình trồng xuống mình trồng xuống là bắt đầu mình chỉ, ơ, theo cái nhịp độ là mình tưới nước 1 ngày giờ nào nè, rồi, à, mình bón phân thêm nữa, mình bón thêm mấy cái phân hữu cơ oai mục nè, đó. Rồi á, mà mình thì cũng có thêm một bí quyết khác nữa
À, hay quá! Ừm. Ừ, rất là hay! <laughs> Ừ, bạn kê bạn bạn kể đi, mình đang nghe này.
Ừm, cái, a, bí quyết của mình á là khi mà mình gieo hạt giống suốt, phải không? Xong cái đầu mấy cái luống rau củ của mình á, cái mình phủ thêm một cái lớp rơm mỏng lên trên.
Ồ, tại sao lại phải phủ, à, rơm lên như thế hả bạn? Nó có tác dụng gì?
Đó. Thì, ờ, phủ rơm như vậy đó, khi mà nắng á, thì nó sẽ không có quá nóng cái những cái mầm mà nó đang mới nhú. Rồi còn ừm, còn mưa á thì cái hạt mưa nó sẽ không nó sẽ không có, kiểu như là, tác động mạnh tới cái mầm mà nó chỉ lên cái lớp rơm ở trên thôi, nó giữ được cái độ ẩm nè, đó.
À, nó không bị chết gốc, đúng không? À, là ồ, công nhận là cái kinh nghiệm này rất là hay đấy, bởi vì là nó sẽ bảo vệ được cái mầm ở trong cái trạng thái mà nó mới nhú lên, nó đang còn rất là yếu như thế, đúng không? Để tránh những cái tác động từ mưa hay là từ nắng quá. Thế thì không biết là cái cái cái phương pháp này nha, là do bạn tự nghĩ ra hay là bạn học hỏi được từ những cái người đi trước?
Ờ. Đúng, đúng. Ừm! Thiệt ra á, cái phương pháp này á là một lần mình về quê, xong mình thấy mấy cái bác nông dân người ta đang trồng cải, cái người ta lấy mấy cái cuộn rơm người ta phủ phủ, cái mình đi lại mình hỏi, <laughs> đó, <laughs> thì người ta chỉ, ừm.
Ờ. <laughs> Ừm, hay quá! Ừ, đấy, thì công nhận đấy là bạn cũng là một cái người rất là ham học hỏi đấy. Vừa là tham khảo ý kiến của những cái hội nhóm ở trên mạng, vừa rất là chăm chỉ quan sát cái cách, gọi là, những cái người cây để có những cái kinh nghiệm hay thì, ừ, công nhận đấy. <laughs> Thế thì
Ừm, rồi. <laughs> À, rồi xong nha, cái lúc mà mình, à, thu hoạch á thì mình cũng chú ý một xíu nữa.
Ồ, thế à, ờ, tức là chưa đế giai đoạn thu hoạch đi. Cho mình hỏi một chút, đấy là trong cái giai đoạn mà cái mầm đấy nó trưởng thành lên thành cây ấy, thì chắc chắn là cũng cái rủi ro về, kiểu, sâu bệnh này, hay là những cái con côn trùng nào đấy nó ăn cây, đúng không? Thì gia đình bạn trừ sâu không hay là có những cái phương pháp gì để có thể, gọi là, ờ, hạn chế cái việc đấy mà nó lại thân thiện với môi trường và nó tránh ảnh hưởng đến cái chất lượng của những cái loại rau đấy không?
Ừm. Ừm. Có, có. À, có chứ. Đó là cái bí quyết á là nhà mình á là hay sử dụng những cái vỏ trứng mà bỏ đi đó bạn. Bạn biết hông? Cái vỏ trứng, à, trứng gà trứng vịt mình á, cái mình bóp cho nó nhuyễn nhuyễn đi, mình rải xung quanh những cái chậu cây hoặc là những cái luống rau của mình, thì sẽ ngăn chặn được những cái con ốc sên nó bò vô nó phá những cái mầm non đó nha. Cái ừm, ừm.
Ừ. À, hay quá. Ừm. Ờ, rất là hay ha! Ờ, bởi vì là cái vỏ trứng thì nó sẽ nhọn nhọn, con ốc sên nó bò lên, nó sẽ bị đau đúng không? Thì nó sẽ hạn chế được cái vấn đề đấy. Ừ, thế thì không biết đấy là, ờ, khi mà nó đã trưởng thành rồi ấy thì ban nãy bạn nói là sẽ có những cái bí quyết để thu hoạch để nó được tốt, đúng không? Bạn có thể chia sẻ được không? Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Đúng. À, đúng rồi! Thì, ờ, ví dụ bây giờ mình, ờ, thu hoạch rau muống với lại rau mồng tơi nha, thì mình đừng có cắt sát gốc quá, mình cắt mình chừa cái gốc lại từ khoảng từ 3-4 xăng-ti-mét đi. Biết chi hông? Mai mốt cái nó đâm ra những chồi mới là bắt đầu mình lại có những cái rau mới ăn mà mình không có phải trồng lại.
Ồ, hay quá! Ờ, để nó học mọc lại hả? À. <laughs> Ồ, hay ghê nha! Vậy là trồng 1 lần là có thể ăn được rất là nhiều lần, thật sự là rất là tiết kiệm chi phí và tiết kiệm công sức, đúng không bạn?
<laughs> Ừm. Đúng rồi, như làm cách này á, thu hoạch á là mình ăn được đâu cỡ 5-6 tháng luôn á, 1 luống rau á.
Ừm. Wow! Ôi, công nhận là rất là hay nha! Vậy thì rõ ràng đấy là có thể là sẽ phải đầu tư công sức vào khá nhiều cái thời gian ban đầu, nhưng mà sau đấy thì là nó lại cho mình những cái rau một cách, gọi là, khá là bền vững, đúng không? Kiểu, như là nó cứ cho mình thường xuyên những cái bữa ăn như vậy đấy.
Ừm. Đúng rồi. À. Chính chính nó đó, ừm. Đúng rồi đó bạn ơi. Nhờ vậy nha, mà nhà mình tiết kiệm chi phí, nói chung là ban đầu thì cũng tốn một xíu tiền, nhưng mà về sau, mấy tháng sau là tiết kiệm chi phí với lại con mình nó cũng khỏe hơn nữa.
<laughs> Ừm, đúng rồi, yên tâm hơn hẳn, đúng không? Đấy, thì công nhận nha, là hôm nay được nghe bạn chia sẻ những cái bí quyết mà bạn đã sử dụng để bạn có thể trồng rau tại nhà và đặc biệt là trồng rau trên ban công nữa, thì mình thấy rất là thú vị và mình thấy rất là bổ ích luôn. Thì thật sự là cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã chia sẻ cho mình cái câu chuyện của bạn và những cái kiến thức của bạn nha.
Ừm, đúng rồi. Ô kê nha, hổng có gì đâu bạn ơi, mình cũng vui lắm. Cảm ơn bạn nhiều nha, chào bạn!
<laughs> Ừm, tạm biệt bạn nhá!